あの日常的に SNS って使ってらっしゃるかと思うんですけど、その中で SNS とうまく付き合っていくコツって、あの端的に言うと何だと思いますか？
はい。 はい。 はい。あの私、数年前まで SNS 全然興味なかったんですけど
うんうん。 へえ、そうなんですね。うんうん。
あの、ここ最近、あの Threads とか note にはまってまして、本当に時間があれば、あ、よく見ちゃうんですよ。
うん。 うん。あ、そうなんですね。う うん。 うんうん。 あのじゃあ、その
でもあんまり はいあ、どうぞ。
あ、どういったものあん、どういったコンテンツと言いますか、note とか Threads とか、あの文章で結構出てくるものが多いかと思うんですよ。
はい。
どういったもので見てますか？
あ、はい。 えっと Threads はあの結構 AI の情報。と、あと心理学についての情報しはまってて、そういうの一度見出すと、アルゴリズムでおんなじのばっかり流れてくるんですね。
うん。 あ、へえ。 うんうん。 うんうん。そうですよね。うん。
なので、はい、そういうのを見てたり、note だとあの、副業でこういうのがあるよっていうのを紹介してくれるページがあると、それ見るとそればっかり出てきますね。
うん、ふん。 ああ、はい。 あ、そうなんですね。その、なんかハマったきっかけみたいなのってあったんですか？
はい。 はい。あの、もともとあの、数年前まで全然インスタも何もやってなかったんですけど、あの、ここ数年内に周りでインスタする人が増えたので、なんとなく興味本位でやり始めたんですね。
うん。 うん。 うんうん。 <sniffs> はい。 ああ、そうだったんですね。
で そうするとインスタとスレッズの会社って同じ、け がやってるので、あの、インスタの中にスレッズの記事が時々紛れ込んで配信されてくるんですよ。
うんうん。 はい。 あっ、確かにありますよね。うん、うん。<sniffs>
はい。で、あの、自分に興味ある内容ばっかり配信されてくるので、思わずクリックして、見ちゃったのがきっかけですね。
うん。 ああ。うん。 なるほどですね。あの、<sniffs> 見るだけじゃなくって、ご自身でも何か投稿をされたりとかってあるんですか？
はい。 ええ。 あ、私はもう見る専門で、1回も投稿したことは、ないんですけども。
あっ、そうなんですね。
はい、ただ本当に見ちゃうともう永遠とずっとその記事ばっかり出てくるので、終わりがないんですよ。
うん、うん。 うーん、確かにそうですよね。うんうん。
そうすると そうなんです。で、寝不足になってしまって、不眠症っぽくなってしまったので
あっ、うーん、うんうん。
これはダメだなと思って。
うんうんうん、そうですね。
で、最近はあの、夜9時になったら、スマホの電源を落とそうって、無理やり切ってますね。
ええ、そうなんですか。すごいですね、そこも。
はい。はい、もう中毒から脱出するためには、強制的に切るしかないな <chuckles> って思って。
うん。 うん。 うんうんうん。でもあのお友達から電話とか、なんかメッセージとか、「なんで出ないんだ？」とか、なったりしなかったですか？
はい。 あっ、まあ、緊急の人だとなるかもしれないですけど、そんなに緊急で連絡取らなきゃいけないっていう、ひことって、あん特に何にもなかったんですよね。この、電源切るようになってから。なので例えば、ラインが来てたとしても、あ、次の日返せばいいかぐらいの気持ちで、も、どっちにしても多分深夜とかに気づいても、もう遅いからやめとこうっていう気持ちになるんで、たとえあの、電源入れてて気づいたとしても、もう遅いから返してなかったと思うんですよ。
うんうん。うーん。 ああ、そうなんですね。うんうん。 うん。 うーん。 うんうん。ああ。 うんう。 うん、うん。 ああ、そうなんです。うん。
なので、もうそこは割り切って、電源切ったら次の日まで返さないって感じですね。<chuckles>
うーん、なるほど。じゃあ、その、じゅう、くじ以降ですよね。9時以降に、こう、電源切られるっておっしゃってたんですけど、それって、もう、どのくらい続けられてるんですか？
はい。 はい。 はい。 あ、でも、ここ数ヶ月の話ですね。まだ最近始めたばかりです。
うん、うーん。え、でも数ヶ月も続いてらっしゃるんですね。
はい。
うん。じゃあ、その、続ける前と、あ始める前と、その、今では、なんかどういったところで、なんか効果がすごくあったって感じられてるんですか？
ええ。 はい。 やっぱり、あの、夜更かしはしなくなったので、あの、健康面では、いいなって思ってますね。
うん。 うーん、そうなんですね。うん。
あとスマホからはい、ブルーライトとか出てくるんで、ブルーライトを見ちゃうと、ねむ眠りが浅くなってしまうので、なるべく寝る前は、ブルーライト浴びない方がいいっていうのも聞くので、その辺も良くなったかなって思いますね。
うん。 ああ。ああ。 うんうん。 確かにそうですよね。あの光を浴びることによって、何か昼みたいな感覚になるって、こう、情報を見たことがあるので。
はい。
うーん、なので、なお昼の、この、太陽の当たり光みたいな感じだと、確かに寝る時間じゃないって脳が錯覚しますもんね。
ええ。 そうなんです。だから、まあ、自分の中では、けじめをつけれて良かったかなって思いますね。もう、ダラダラ、スマホをずっと見てるよりは。
うんうん。 うん。うんうん。 確かにそうですよね。じゃあ、あの何でしょう。インスタグラムとかも投稿とかっていうのは、されてらっしゃらないんですか？
はい。 ええ。 うーん、ま、たまにしますけど、誰かに発信っていうよりは、 みレベルぐらいで、ちょっと載せるぐらいで、なんか公に発信するって感じではないですね。
うんうん。 うんうん。 うん。 うーん。なんか周りのお友達が、この、インスタグラムを始めて、それから、その、興味を持って始められたかと思うんですけど。うん。で、それで、なんかインスタグラムでは、ここが良かったとか、ここがどうだとか、なんか思われることってありますか？
うん。 はい。 あ、そうですね。インスタグラムもスレッズも、やっぱり自分の興味ある記事ばっかり配信が来るので、で、あの、普通に調べても分からないこととか、え、こんな新しい情報あるのっていう最新のことが知れるっていうのはほんとに良かったんですけど、ただ、情報が偏ってるなって最近すごい思うんですよ。
うん。うんうん。 うーん。 うん。 ああ。 うんうん。 ああ、そうなんですね。何について調べていると、こう、なんか偏ってるなって感じたんですか？
はい。 例えば、あの、テレビだったら、あの、ニュースとか見てたら、自分の興味ないニュースも流れてくるじゃないですか、例えば。
うん。 うんうん。 はい。 うお、確かに。うんうん。
あの、世の中の貧困についてとか、戦争についてとか。例えば、最近だったら熊熊がよく、ひ出没してるとか。
うん。ああ、うんうん。 はは、確かにほんとですね、うーん。うんうん。
ありますよね。でもインスタとかスレッズって、自分で熊って検索しない限りは出てこないんですよね。
はい。 確かにそうですよね。うんうん。
はい。なので、その、戦争って打てば、ずっと、戦争の記事も出てくると思うんですけど、自分から、あの、探しに行かないと
うんうん。 はい。
記事が流れてこないんですよ。
なるほど。じゃあ、自分から、こう、アプローチしない限りは、新たな情報に、こう、出会えないっていうことですよね。
はい。 そうなんです。だから、偏った情報ばっかり、毎日見てしまうことになって、自分の興味あることだけの情報ばっかり、インプットされて。で、世間について、興味を、しな示さなくなるのが、怖いなって、最近思いますね。
うん。 うんうん。うんうんうん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。じゃあ、まあ、インスタグラムでは、その、自分の興味のあることを調べたりしつつ、なんか別の、この、ニュースとか、ニュースアプリとかで、いろんなことを、今、世間で話題になっていることなどを、調べたりとか、されてるんですか？
はい。 そうですね。昔は、ニュースとか、全然興味なかったんですけど。最近は、意識的にニュース番組、テレビつけたニュース見ようとか、世の中で何が起こってるのか、見ないとなっていうので、ニュース見るようになりましたね。
うんうん。 うーん。 なるほどですね。じゃあ、他に、SNS って、何かされてらっしゃるものって、ありますか？
はい。 ま、すやってるのはスレッズ、インスタ、ノートぐらいなんですけど。
うんうんうん。
でも、もう一つ新たな気づきがあったのは、あの、テレビってやっぱりそう知らない情報流してくれるのはいいんですけど、あの、やっぱり、一般的に流していい映像と流しちゃいけない映像って多分あると思うんですけど、表面なこ的なことしか流れてこないんですよ。例えば戦争でもどっかの国の家が爆発、あ、爆撃されたとか、そういう表面的なことしか流れないんですけど、例えばインスタだったら、もし戦争でそういうのを見たとしたら、あの、どんだけ被害があったっていうもう可哀そうなぐらい、あの
はい。うん。 うんうん。 うん、うん。 ああ、うん。 うん。 うんうん。うーん、うん、うん、はい。 はい。 うんうん。 うん。 うん、うん、うーん。
もう顔が火傷でドロドロになってる映像とか、そういうのが流れてくるんですね。
はなるほ、うん、うん。テレビだったら絶対にこう流れてこない映像ですよね。
そうなんです。だからインスタの方が逆に真実を語ってるのかなっていう時もありますね。本当の被害はこんなことなのかなって。本当に火傷で辛い思いとか、もう両手両足の火傷でなくなっちゃったとか、そういう辛さを訴えてる映像が流れてくるんですよ。
なるほど。うん。 うーん、ううんうん。 うんうん。 うは、うーん。 なるほどですね。確かに、誰でも、こう、発信ができるので。こう、被害に遭われた方、か、が直接、こう、発信ができるので、本当にリアルな情報を知れるっていう手段になりますよね。
なのではい。 はい。 そうなんです。 そうなんです。だから、テレビでは知られない本当の真実が流れてるなって思う時ありますね。
うん。 うん。 ふーん、確かに。ほんとにそうですね。
はい、でもはい。
じゃあ、あのうんうん。
あのあ、どうぞ。
でも、はい、あどうぞどうぞ。
あの、ほんとにそういう火傷の人とか、そういう映像を見て考えさせられた時あったんですけど、最近また新たな考えが出てきて、あの、AI とかで偽物の画像って作れるんですね。
うん。 うん。 うんうん。 あ、はい、うんうん。 うん。 ああ、フェイクニュースですくね。
そうなんです。だから、流れてくる画像がどこまで本当なのか、誰かが、あの、興味を引くために無理やり作った画像かもしれないんですよ。で、リアルさが毎回増してきて、ほんぶとうの映像なのか、偽物の AI の映像かが判断がつかなくなりましたね。
うーん、はい。 ああ。 うんうん。 うーん。 ああ、そういったことも、うーん。 うん。 え、実際に、こう、あの、「これはフェイク動画です」とか言って書かれてあったりとかするんですか？
あ、そういうのもありましたね。私がなんかすごい映像だなと思って信じてた動画が、実はこれはフェイク、「AI が作ったんだよ」って誰かがばらしてる
うーん。うんうん。うんうん。 うん。うん。 ええ。<chuckles> <gasps> うんうん。
インスタも流れてきたことがあって、今まで信じてたものが嘘だったんだっていうのもありましたね。
ええ。 それは、あの、例えば、なんですけど、具体的に言うと、かなり、なんだろう、大事な感じのことなんですか？
はい。 あ、ちょっと、その辺は記憶がちょっ曖昧になってるんですけど、そこまで重要な記事ではなかったですね。多分記憶にないので。ただ、「これは偽物です」っていうのはありましたね。
うんうん、うん。 ああ、うん。 うん。 うーん。 わあ、でも現実か、この、AI が作り出したものか、分からなくなってきてるってすごい、なんか、発展の仕方がすごいですよね。
はい。 そうなんです。だからインスタもどこまで信じていいんだろうって、ほんと思いますね。ニュースでは流れない映像が流れるっていうのはいい面なんですけど、それが果たして本物か偽物かっていうのは判断がつくんなくて、私の中では今それが課題ですね。
うんうんうん。 確かに。うんうん。 うん。 いや、それ、もうほんとにみんなの課題になってきますね、これから。これを見て、フェイク動画がこう出てきて、これを信じてしまってこう扇動されてしまったりということがあるかもしれないので。
はい。 はい。 そうなんですよ。洗脳された若者が間違った方へ、あの宗教とかもそんなのありそうですよね。世の中は悪みたいな感じの映像とか作れそうですよね、宗教にハマる人とかは。
うん。 うん。 うん、うーん。 うんうん。 いや、あ、ほんとにそうですよね。
あ、はい。
宗教にハマるって言っても、その方たちは信じてるのでなかなかめ目覚めにくいですし。
はい。 そうなんですよ。だから AI で
信じ込ませやすくなってる。うんうん。
あの、そういう画像が作れる時代だから、信じちゃう人は、すぐ簡単に信じる時代がこれから来そうだなって思いますね。
うん。 うんうん。 うーん、ほんとに。なんか子供たちも、もう、ね、こう、スマートフォンを見てくる時代じゃないですか。
はい。
ほんとに何が本当で、何が嘘なのか、だんだん、こう、あやふやと言いますか、曖昧になってきますね。
そうなんですよ。そうなんです。だから今後は、ほんとに、どれが信じていい情報か、信じちゃいけない情報かっていうのを、見極める判断力が今後必要かなって思いますね。
うんうん。 うん。 確かに。じゃあ、その、あの、ネガティブなコメントとか、もし、こう、見られる時とか、なんか、飲み込まれないようにしている対策法とかってありますか？
はい。 はい。 うん、まずは客観的に見て、ほんとにこれが合ってるのかなって疑いたい時は調べますね。この記事はほんとかなって。
うん。 うーん。 ああ、うんうんうん。 そうなんですね。まずそこから、うん、真実かどうか、まず、そこを調べてから、もう反応するかどうかに行くんですね。
はい。 そうなんです。もう、それしか今方法がないですね。
うーん、なるほど。あ、今日はとっても興味深いお話聞かせていただいてありがとうございました。